Ja, also, ich habe das ich bin da tatsächlich ja, ne, ähm, <chuckles> ähm, das Problem war, ich war im Projektmanagement und dann bin ich in Digitalprojekte gekommen und, ähm, die Einstellung war bei den Firmen, bei denen ich tätig war: „Das ist ja nur 'n Projekt, das ist die Digitalisierung, das ist 'n 1/2 Jahr Arbeit und dann ist das vorbei.“ <chuckles> Na und, ähm ja, genau. <chuckles> <coughs> Das hat man am Anfang gedacht. Ich habe das ja von Anfang an mitgemacht. Ähm, ja, und dann, äh, hat man festgestellt, dass das bleibt und nicht mehr geht und immer mehr wird und immer mehr dazukommt. <chuckles> Und, s und dann ha dann ist da auch so 'n Trend, ich habe ja auch viel gelesen zu der Zeit und mich auch, ähm, ja, mit diesen Gurus in der Digitalisierung 'n bisschen ausgetauscht. Man hat ja LinkedIn und so. <chuckles>
U und, äh, die geleb Aha. Ähm, mhm, äh, hm, ähm, verstehe ich jetzt gar nicht. Uff, <chuckles> äh, äh, mhm. <snorts> Ah, interessant. Mhm.
Ja, und, ähm, dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das, ähm, Einfluss auf die Unternehmensentwicklung haben wird und dass wir jetzt agil arbeiten und zusammenarbeiten. Also, das größte Digitalisierungsprojekt ist, dass jeder, und das hat sehr viel mit Werten zu tun in seinem Silo sitzt, in seinem Bereich sitzt und da ist alles gut und mit anderen wird bestenfalls nicht wirklich kommuniziert. Und dieses Ganze ja? Und dieses Digitale hat dafür gesorgt, dass diese Bereichsgrenzen aufge äh, brochen werden. Man sagt dann „agile gemeinsame Entwicklung” und das war lustig. Das war lustig.
Und und, g ja. Da das Weißt du, ey, wir wir kommen aber auch aus so unterschiedlichen Welten, ne? Also, äh, hm, äh, ich ich ich ich ich ich programmiere, seitdem ich, äh, hm, die erste Programmiersprache, äh, gelernt habe, äh.
Okay. Wie ist denn deine Welt? Also, sitzt du so an deinem Computer mit'm Kaffee und 'ner Pizza? Nein.
Nein, nein, nein, ich sitze nicht, ne n nei n n nein. Äh, ich habe, äh, das Modem parallel zum Telefon angeschlossen und festgestellt, dass 70 Volt Spannung auf der Telefonleitung liegen, und habe davon 1 gewischt gekriegt. Äh, äh, also, äh. <chuckles>
Oh. <chuckles> Oh, das du hast das aber gut überstanden, hoffe ich, ne?
Hm, ja, m m ja, so wie ich's halt eher bisher habe. <chuckles> Ich denke, <chuckles> weiß noch nicht. Äh, ich glaube der Abstand den vielleicht auch gebraucht. Also, schon, ähm, einfach experimentell, v verrückter Wissenschaftler. Ich stecke alles zusammen, äh, nachdem ich's zerlegt habe.
Oh. Aber du bist gar nicht ja? Bist du denn gar nicht so im Arbeitsumfeld? Also bist du dann so der Programmierer, der sein eigenes Ding macht?

Boah, ich habe heute 'n bisschen im Internet rumgegoogelt und, ähm, bin auf 'nen Artikel gestoßen zum Thema Werte, der mir total gut gefallen hat. Da ging es, ähm, über die, ja, Werte in der
Ach. Warte mal, und und da hast du Google verwendet?
Ja, ich google immer. Wenn mir langweilig ist, google ich irgendwas.
Es gibt doch aber ne, weißte, ach äh, Google Google ist doch irgendwie schon also muss ich muss ich ja gleich reingrätschen als Programmierer ist doch Google schon echt 'ne mittlerweile verblödete Searz Search En Engine.
Ja, also, hm. Ja, ich habe jetzt nicht ChatGPT gefragt, also hätte ich ja auch machen können, aber so so 'n bisschen selbst. <snorts> Den Sprachassistenten habe ich jetzt noch nicht, ne. <chuckles> <snorts>
N nein, nein, nein, nein, nein. Äh, es nein, nein, äh, es nein, den nein, de den da von dem wollt ich gar nicht reden, äh, von der Suchmaschine an sich, weil weil Google hat doch ganz am Anfang immer erst mal genau die du jetzt ansprichst, die die dämlichen Antworten, äh, von der KI-Auflage
Ja.
und und dann irgendwelche Anzeigen.
Ja, die haben sie aber die haben die jetzt gar nicht mehr so doll, ne? Also ja, fand ich jetzt auch 'n bisschen heftig, immer mit Werbung überrollt zu werden, das stimmt schon. Ja, aber man hat sich halt so die Jahre drüber dran gewöhnt. <chuckles> Also es war es war auf Arbeit Standard, man hat's privat genutzt, ähm, ja, ähm, es ist halt ja, das stimmt schon. Also, wenn ich jetzt zurück zu dem Thema
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ne. Ke kennst du kennst du überhaupt 'ne andere Suchmaschine?

Hm.
Sie äh, äh, äh
E kommt drauf an, im Konzern schon, da programmiert ihr im Team.
Ja, richtig, aber wir brauchen keine Meetings, weil weil wir alles anständig einpflegen und wir, äh, reden in Computersprache miteinander.
Da gibt's halt ja. Keine Daily Sprints und Sprints, äh, Daily Meetings und Sprints. Wie heißt das noch alles, ja?
G genauso 'n Zeug brauchen wir als Programmierer nicht.
Ja, das war dann
Das ist alles Ü Ü Überbauscht. Na ja, wir wir reden da ja über, ähm, präzisen Code.
Ich habe nicht gesagt, dass du es ich habe nicht gesagt, dass man das braucht. <chuckles> Ich hatte schon erwähnt <chuckles> ich hatte schon erwähnt, ich bin mittlerweile selbstständig. <laughs>
Ne, ne, ne, ey ey, auch nicht. Ich wollte es auch nicht als als, äh, Vorwurf jetzt so gel hm, oder oder, äh, dich erkennen lassen. Ne, ne, ne, ne. Ähm, as aber so langgezogene Meetings, wo man so lange Leute aufhält, das kann 'n Programmierer nicht. Der schreibt doch Code. Der der der schreibt doch schneller als <chuckles> auf der Tastatur, als irgendjemand da redet in seinem Büro da, also, ne, und, äh, in 'nem aufgeräumten System, äh, ist das alles schon dokumentiert. Brauchen wir nicht noch mal drüber reden.
<snorts> <chuckles> Ja, du willst deine Ruhe, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Hach.
So 'nen Wochenmeeting, um um die die Programmierer mit dem restlichen Team irgendwie zusammenzukriegen, da wo sie zusammenarbeiten müssen und so, äh äh, ist auf jeden Fall angebracht.
Also, ich war 2 Jahre Programmierer. Mein 1. Job war 5 Jahre Quellcode nachzudokumentieren, weil's keine Quellcodedokumentation gab, ha!
Oh, Glückwunsch, das war bestimmt die, äh, erfüllendste Aufgabe, die man sich vorstellen mhm.
Das war super. <snorts> Ich war danach die Einzige, die's verstanden hat. <giggles> Ja, das war sehr gut. <chuckles> Ich fand's jetzt ich fand's jetzt nicht so spannend, weil es war nicht mein Lieblingsprodukt, aber ich es ja, also so lernt man es. Danach habe ich jeden Quellcode dokumentiert. <chuckles> Wenn man so 'n tollen Start hat. Man lernt es.
Okay, ne, das ist aber auch dann wieder cool dann. <laughs> <snorts> Ja, aber war wi war wichtig. Mhm.